اللمّة هي اللي خلّتني أركز في كلام الأغنية، يعني لمَّا لقيت إنّ وال والدي إن أنا يعني إن والدي ألاقيه منفعل في الأغنية وكده و وبي وبيغني فيها، وجدتي ألاقيها آه يعني الوقار بتاع الجدة والوالد ده يعني حسيته اختفى كده مرَّة واحدة و ويعني ولقيتهم بيغنوا و ومنفعلين في الأغنية وبيشربوا الشاي كده جنبه يعني، وكانوا كان في حتَّة كده فيها فحم يعني كان كل شويَّة يملوا برَّاد الشاي ويحطوا ويحطوه آه آه الشاي على الفحم، آه في البلكونة.
بيدندن معاها، آه. إمم. آه، عامل شاي على الفحم بقى يا يا سلام <laughs> الشاي اللي طعمه حلو ده آه، طب أنت لسّه ال الحاجات اللي أنت كنت بتقول كان زمان لمّا كنت صغيّر كده وبتتجمَّع مع عند عند جدتك وكده آآ، أنتم آآ حافظتم بقى على ال على التجمُّع ده مثلًا كل فترة مثلًا بتقعدوا تسمعوا سواء أغاني لأم كلثوم أو الأغنية دي بالذات، آآ، والَّا هو ال ال القعدة عندكم مثلًا كانت بت بيبقى نظامها إيه أو كده؟
آه، ت ت ي جميلة. آآ، لأ آآ، لحد دلوقتي لمَّا بنتجمَّع يعني سواء كعيلة مع بعض والدي ووالدتي واخواتي أو لو بنروح لجدتي، لحد دلوقتي إحنا بنسمع الأغنية دي، وبنقعد في البلكونة كل واحد كده كان عندها قعدة عربي كده، بنتجمَّع نعمل كوباية الشاي، كل واحد يبقى ماسك الشاي ويعني أنا ال يعني أنا كمان ا اتضفت لهم في موضوع الانفعال في الأغنية شويّة، إن هو آآ، أقعد بقى اغني طول عمري باخاف من الحب، وكلنا بقى بنغنيها بصوت واحد كده مع بعض، آه آه، أيوه، آه اُمّال إيه.
ما أنت حفظت بقى لو د أنت حفظتها بقى خلاص، <laughs> آه من كتر ما أنت بتسمعها أكيد.
بالضبط كده، آه.
امم، أنت آآ الأغنية دي آآ هي الأغنية دي بس اللي بتسمعها لأم كلثوم، والَّا بتسمع أغاني بقى كتير لأم كلثوم أو كده؟
آآ، أنا أي حاجة بتعملها أم كلثوم بالنسبة لي شيء رائع، حتّى لو يعني بُص حتّى لو وقفت على المسرح بس من غير ما تغني، أم كلثوم دي يعني بصراحة يعني مطربة جميلة جدًا، يعني أكتر حد يخ يعني أكتر حد خلّاني أحس بالأغاني، وأحس الإحساس اللي هي بتعبّر بيه لأ، إحساسها بيوصلني و ويعني أنا فاكر مرّة قشعرت في الأغنية، من كتر ال الصدق ال الإحساس بتاعها في ال في التعبير عن الكلمات، آه.
للدرجة دي؟ ياه!